هو مش فكرة إن أنا باحب أغيَّر المكان، قد ما هي فكرة إن أنا باحب مثلًا أخرج بقى مع ناس، فبالتالي بنتكلم، آآ، بنحكي في مواضيع، ف يعني باشتت دماغي شوية، أو في التفكير عن الحاجة دي، اللي هو يعني، بطريقةً ما كده، باحاول أقنع نفْسِي إنه دي مش نهاية الكون، أو الحاجة اللي أنا متوتر بسببها ديّة، مش ال مش اللي هي اللي هتخلّيني يعني عادي أيًا كان الموضوع.
إمم. إمم، إمم. صح، فعلًا. طيّب إمم، طيّب أنت مثلًا، آآ، قُلت لي بتحب مثلًا تتكلم مع حد مثلًا معيَّن، أو كده أصدقاء، أ
إمم. إمم، يعني أصدقاء لأ هو م يعني ممكن أصدقاء، صحاب، زم زملاء عمل مثلًا، آمم، مش شخص معيَّن يعني، هو فكرة آه، هي فكرة دردشة عادية أكتر من إنها فضفضة مثلًا يعني، آمم، وبرضه يعني أنا برضه أحيانًا باحب المشي خدي بالِك، يعني مش بس فكرة القهوة، أنا بامشي مثلًا، أحيانًا لمّا كده، باحب إن أنا أتمشي، المشي اللي هو السريع شوية.
إمم. مش شخص معيَّن يعني، آه. آه. إمم. آه صح، المشي بيفُك برضه، آه، إمم، امم.
آه، بالضبط. أتمشى مثلًا في اللي هو ال المَمَشى ال بيبقي في مَمَشى كده مخصص لل للمشاة، وسط زرع.
آه، لسّه كنت هاسألك يعني، هل في مكان في م منطقتك مثلًا، بيبقى في مَمَشى أو حاجة بت بتسهل شوية دي؟
إمم. آه بالضبط. بالضبط. في مَمَشى فعلًا، في مَمَشى كده لل لل الناس اللي بتمارس رياضة الجري أو ال <tsk> ال حتى ركوب العجل، أو كده آه Track مخصص كده يعني، وبيبقى بقى حواليه زرع يمين وشمال، فبالتالي، آآ، بتبقى حلوة، أجواء حلوة، وبالذات بقى لو، لو أنا مشيت، أو اتمشيت الصبح شوية، بيبقى مع ال الهوا الصبح بيبقى لسّه Fresh آآ، ما فيش في أي حاجة ملوّثات كده ولا حاجة، يمكن مع ريحة القهوة مثلًا، أو ريحة وأنتِ وأنا باتمشى مثلًا كده، فأنا بافوت بقى على المحلات، القهاوي ال الكافيهات يعني آه، ال المخابز، ريحة ال الخبز مثلًا، ريحة ال الفطاير اللي بتتعمل، فدي كلها، آآ، بتدّي شعور حلو، شعور كويس فبح باحس بعدها إنه، آه خرجت من الMood شوية يعني وقدرت أفكر بطريقة إيجابية.
حلو أوي، آه. إمم. اهم. إمم. آه، شميت <chuckles> كافيهات بقي، والكلام، آه. إمم. آه. أكيد، أكيد طي يعني بتحاول تخرّج نفْسَك من الMood بتاع التوتر ده، يعني ت تهدِّي من نفْسَك يعني، طَب افرض بقى لو التوتر ده جالك مثلًا أو اتضايقت وأنت في مكان شُغْلك مثلًا؟
إمم بالضبط.

إمم، بصراحة لأ، موضوع ال الشُرب ما بييجيش في دماغي، لأنه الشُرب عندي بي بيبقى مربوط ب مثلًا لو أنا عايِز أركّز في حاجة أو إن أنا أفكّر في حاجة. يعني مثلًا لمّا أكون أنا عايِز أركّز في شُغل مثلًا أو حاجة، فأنا هاشرَب قهوة علشان القهوة تساعدني على التركيز، ممكن أحيانًا بعد كام مرَّة كده شاي مثلًا. ولكن أنا باحس لو أنا شربت قهوة في وقت زي ده، كده ده هيساعدني إن أنا أفكّر أكتَر <chuckles> على المشكلة.
إمم. إمم. أيوه. إمم. بالضبط كده، كنت هاقول لك ده القهوة فيها بترفَع يعني هرمون الأدرينالين يعني وبتبقى ب بت آه.
آه. بالضبط، فأنا هأركّز أكتر في الموضوع، أنا عايِز أشتِّت مُخي أصلًا، أنا عايِز ألهِي نفسي بحاجة. فبالتالي ما لأ، الفكرة ديَّة ما بتمشيش معايا، أو ما بافكّرش إن أنا في في ما بافكّرش في مشروب ولا حاجة، ممكن كده بعد مرَّة بعد مرَّة ممكن آكُل مثلًا أو إن أنا طب خلاص آه، يعني هاضرب لِك مثال، مثلًا أنا في موقف المواقف دي بتِّتكرَّر على فكرة، بتحصل. يعني في موقف كُنت متوتّر جدًا بسبب حدَث، آآ، يعني مشكلة عائلية وكده.
إمم. آه. إمم. أ الأكل، آه. اتفضل. أكيد طبعًا. إمم.
فمن كُتر التفكير، أنا بافكّر كتير و وخلاص طول اليوم بقى. فأنا جِه وقت النوم برضه مش عارِف أنام، عمَّال أفكّر وأنا عندي شُغل الصبح، وطب هاعمل إيه؟ ف المهم، آه فأنا قاعِد عمَّال باقلِّب في الفيديوهات كده القصيرة ديّة، اللي هي الreels كده، باقلِّب باقلِّب، فجه قُدَّامي طريقة عمل أكل أكلة معيَّنة آآ، و ومدة قصيرة خالص، فأنا قُلت طيب حلو أوي، ليه لأ، يالّا بينا، الحاجات دي موجودة، آه موجودة، يالّا، قُمت قايِم عامِل أكلة، و وقعدت، خلَّصت الأكلة، وبرضه وكمَّلت تفكير بعد كمَّلت توتُّر بعد كده، <chuckles> بس هو ما ما فيش فايدة. أ
إمم، صعبة دي. إمم. هو حلو أوي. <laughs> آه. آه. وفعلًا آه. برضه يعني برضه ما فيش فايدة، بس المهم بس أكلت بس وخلاص. <laughs> طب أنا برضه إمم، اتفضل. لو آه، مُشَتِّتات يعني أنتَ ال الأسلوب اللي م اللي أنتَ مُتَّبِعه، إن أنتَ تحاول تَشتِّت آآ، تفكيرك عن ال التوتر ده يعني، تشغَل نفسك بمعنى أصح يعني، صح كده؟ طيب لو بقى أنتَ حسّيت بالتوتر يعني أو حاسَّة حصل زعل بينك وبين حد قريب أوي
بالضبط، هي فكرة آه اتفضَّلي، م مُشَتِّتات، بس إن أنا باحاول أشتِّت دماغي، إمم. بالضبط، إمم. بالضبط، صحيح. إمم. طب